はい。
一応、その、ま、娘もちょっと好き嫌いがあったりとか、なんか、私もそこまで、なんか、すごく、こう、料理が上手っていうわけでは全然ないので。あの、ちょっと切り方を工夫したりとかして、ま、その、卵焼きも、なんか、娘に、あの「ハートの卵焼きを作って」って言われたんですね。で、「え、ハートの卵焼きってどうやって作るの？」て思って、なんか、調べたんですね、ネットで。そしたら、なんか、その、切り方で、なんか、その、なんて言うんですか、楕円形のを斜めに真ん中でカットすると、なんていう、それを1個ひっくり返すとハート型にできるっていうのがあるんですけど。なんか、その、切り方で工夫して、なんか、こう、普通の卵焼きなんですけど、なんか、ちょっと、かわ可愛く見えるみたいな。
うん。 はい。 はい。 うん。はい。 はい。 ああ、可愛い。はい。 はい、うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、はい。 うん。 あ、いいですね。女の子ならではですよね。
とかですかね、あとは。 そうですね、可愛くしてっていうのは。あとは
うん。 男の子に入れてしまったら、超可愛いかな。<laughs>
うん、そそうですね。「別に普通の卵焼きでいいよ」とか言われちゃいそうですよね。あと、何ですかね、あとは、あの、や簡単でやるのが、あの、ハムを、なんか、お花みたいに、なんか、クルクルクルって巻いて、あの、ピピックも、なんか、可愛いピックが今100円ショップとかでおかずカップとかはい、おかずのカップとかピックとかも可愛い色とか模様のものがいっぱい売ってるので、なんか、そういうのでごまかして、<chuckles> なんか、よ彩りあんまりないんですけど、なんか、その、ピックのピックとか、なんか、その、カップの色で、なんか、彩りがよく見えるようになんか、ちょっとごまごまかしというか、なんか、作ってます。
うん。<laughs> うん。 はい。 うん。 はい。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 はい。 うん。 うーん。 はい。 はい。 うん。 はい。

結構、食べるんですよ。あの、ほんとに、あの、その、最近お弁当箱を変えたばっかりなんですけど、なんで変えたかっていうと、足りなくなっちゃったんですね。普通のお弁当、何て言うんすかね、一段のお弁当箱をつ使ってて、あの、それじゃ「足りない」って言われたんですよ。小学、うん、2年生ぐらいですかね。で、じゃあ、おにぎりり1個入れるよって言って、そのお弁当の他に小さいおにぎりを握って1個入れてたんですね。
うん。 うーん。 はい。 はい。 ああ。うん。 はい。 はい。ああ、そうなんですね。 うん。 はい。 はい。 はい。
もうなんか、だんだんそれも面倒くさくなってきて、なんか、だん二段弁当とかにしようか？って言ったら、あの、結構、学校でも、もう二段弁当？二段になってそのおべん結構大きめのお弁当箱使ってる子もいるって言ってたんで
うん。 はい。 うん。 はい。
ほんとに先月くらいに、その二段のお弁当箱を買って、なんかそれに入れるようにしたら、なんかちょうど良かったって言ってたので、いや、結構食べますね。私、二段の自分で使ってたことないです、もう今まで。<laughs> な私より食べますね、痩せてるんですけど。
うん。 はい。 うん。 はい。 <laughs> はい。ええ、色々とあれですね、あの、お弁当の大きさだったり、女の子だから中身も、こう彩りとか色々と、あの、気を使いますよね。
はい。 はい。 そうですね。はい。 そうなんすね、やっぱ可愛くしてって言われると、どうしようかな？ってこう考えたり。<chuckles>
うーん。 はい。 うん。うん、唯一そうですよね。お弁当が楽しみですもんね。授業と授業の合間。
はい。 そうですね、やっぱ、作る方大変ですけど、やっぱり「お弁当の日だ、やった！」って、やっぱ言うので、頑張ってつくんなきゃなって思いますね。
うん。 はい。 あ、いいですね。なんか、うん、これからも作られると思うんですけども、また、なんかいろんなものを作ってください。<giggles> はい。はい。ああ、楽しかったです。ありがとうございました。
はい。 あ、はい、お話聞いてくださってありがとうございました。 はい。